بالضبط، ده اللي حصل فعلًا، فإيه اللي أنا عملته، آآ أو اللي حصل ساعتها إن أنا سكِتت وت وتعايشت وخدت فترة زعل وحزن وبعد كده ضبَّطت الدنيا، وفي الآخر عملت إيه، دلوقتي اللي هو دلوقتي أنا شايف الموضوع إزاي؟ أنا لولا شُغلي أثناء الدراسة ما كُنتش هابقى ف بطريقة الهندلة والقوة اللي أنا فيها دلوقتي، في الكلام وفي ال وفي الإقناع، وفي التفاوض وفي إن أنا أت أحل مشاكل الناس، ت وأحل مشاكلي، ولو معايا client أو عميل، عنده مشكلة أقنعه إن المشكلة إن شاء الله هتتحل، وباش و وفعلًا باشتغل على الجانب التقني جنب ت جنب جنب شُغل المعاملة، مع العميل الدنيا بتتحل بسرعة، لولا إن أنا كنت
عملت إيه بقى؟ آه حلو أوي، يعني حتّى لو أنت اتأخّرت شوية نتيجة المادّة اللي في التيرم الأخير، فأنت ده أخّرك من ناحية بس في الناحية التانية شُغلك البدري ادَّى لَك خبرة كبيرة مقارنةً بزمايلك اللي لسّه متخرجين يعني.
أيوه. ده حقيقي فعلًا، ده اللي حصل إن أنا أنا شُغلي أثناء الدراسة ادّاني الخبرة اللي أنا مُمكن أكون ج اللي أنا اللي هي جَهّزتني آآ إن أنا اشتغل بسرعة، إن أنا أكون شاطر في شُغلي، إن أنا أقدر أتعامل مع كلّ أنواع المديرين، مع كلّ أنواع الزملاء مع ن مع مع كلّ الأطراف.
وتكون سابق بخطوة عن اللي في سنَّك، أو اللي في نفْس المرحلة بتاعتك.
ده ال ده اللي كنت فيه أنا فعلًا، فده ده طبعًا فضل من الله طبعًا وتوفيق، مش شطارة منّي قد ما هو ربنا صبّرني ساعتها وسَلِّمت أمري لله، وقعدت الفترة المكتوبة ليَّ وكمِّلت في الشُغل جنب الSummer course واتخرّجت وخدت شهادة التخرّج، واتأخّرت 6 شهور في حياتي، وسبحان الله يمكن يكونوا ال6 شهور هُم دُول هُم سبب التغيير، هتسألني إزاي إمم، إمم.
تمام. حلو أوي، طَب أنت دلوقتي لمّا بَصّيت لو قبل ما أسألك يعني أنت لمّا بتبُص دلوقتي للفترة دي، عرفت لإن أنت عدّيت فترة وعرفت إن أنت بدايتك المُبكّرة في الشغل والخبرة المُكتسبة منه، أهّلِتك أسرع من زمان، إمتى بعد التخرُج، وإمتى بعد ما خلّصت، إمتى ابتدى الإحساس ده كده يوصل لَك؟ إن أنا يعني إيه، اتأخّرت في ناحية، بس سبقت في ناحية تانية.
آه. إمم، إمم. بدأ يوصل لي آآ، بعد سنتين 3.
لمّا ابتديت تحسّ فعلًا ب ب ب ب مردود بقى الخبرة الحقيقية اللي أنت اس اكسبتها، تمام.
آه، بدأت أتحرّك آآ آه طب مردود الخبرة الحياتية اللي أنا اكتسبتها مضروب، ما ما تقدر تقول يعني آآ، <laughs> نتيجة الدمار اللي كان حاصل لي في الوقت ده، إن أنا ربنا وفّقني في حاجات كتيرة جدًا في حياتي، وكنت م كنت مست الحمد لله متفوّق على كذا صَعيد، في الشُغل، في الجانب ال المات في الجانب التقني، في الجانب المعاملات في حاجات كتير جدًا زي ما كُنت باقول لَك يعني، فلأ هو الفشل ف مُمكن يكون بداية لنجاح كبير جدًا أنت ما تزعلش عليه.
إمم. تمام.

لأ هو الموضوع ما كانش ص ما كانش ما كانش يعني ما كانش سهل، كان الموضوع صعب جدًا، يعني الموضوع كان في كان في آآ كان في طبعًا حاجات بتتدفع، وكان في آآ، آآ وكان في مجهود بيُبذَل مضاعَف، غير المجهود العادي بتاع الدراسة بس، وكان دايمًا وكنت دايمًا ب شايف إن الموضوع ده خير، آآ مش حاج مش غلط يعني لأ، آآ إ كنت شايف إن الموضوع ده خير، في الآخر يعني أنا باقول لك بس بما إننا كنّا بنتكلّم عن النقطة دي، أنا كانت علاقاتي كويسة جدًا مع الكنترول، فأنا عرفت النتيجة قبل مشروع التخرُّج، وأنا كنت ماسك مشروع التخرّج كنت أنا الleader بتاعه، ومُعظَم الأنشطة اللي مسكتها أو اشتغلت فيها كنت بابدأ بمتطوِّع عادي لحد ما كنت باوصَل، آآ ل لحاجة كويسة.
طبعًا، طبعًا. آه. تمام آآ، إ يعني ال الحكاية دي على طول سنوات الدراسة، فغريبة إن الdrop حصَل في آخر تِرم كمان، في س ال في ال ف يعتبر أنت بت بت بتنهي حياتك الجامعية.
أيوه بالضبط، ف ومش ب والمشكلة مش في كده، المشكلة إن هي في توقيت صعب جدًا، وأنا آآ للأسف عر ب علاقتي كطت تكط كانت طيبة بالكونترول وجِبت النتيجة وفي صباح مشروع التخرُّج، فأنا رُحت ناقشت مشروع التخرُّج، اللي أنا أو اللي أنا هاقدّمه أساسًا، آآ وأنا <laughs> مت بدلَة متبهدلة، ومش مبسوط، آآ وعارف إن أنا لسّه قاعد في الكُلّية 6 ش
آه، التوقيت قاتِل فعلًا، لإن هيعطّلك زي ما أنت قُلت، يعني حتّى لو فرضنا ال
آه، لا و و وعايز أقول لك أنا فاكر الصور اللي أنا أخدتها بَعد مشروع التخرُّج، <laughs> كانت أكأب صور دو طبعًا كانت صور كئيبة بصورة لا تتخيّلها، بالرغم إن أنا كنت لابس بدلة و طبعًا آه، اتعطّلت كده وما طبعًا آآ هو طبعًا بسبب الضغط وبسبب الشغل وبسبب كلّ اللي أنا كنت باعمله، وعايز أقول لك أنا ما زعلتش أنا س وقتها كنت زعلان جدًا طبعًا وكنت مُحبَط فوق ما تتخيّل، كنت شِبه خلاص آآ، <tsk> أ أنا مش قادر أتنفّس من كُتر الفشل اللي أنا حاسس بيه.
إمم. كان باين عليك طبعًا. الموضوع هيعطّلك شويّة، آه. حلو والفكرة وقتها الفكرة وقتها فعلًا، آآ، آآ، في التوقيت، يعني ال لو ده حصَل حتّى قبلها بسَنة، أنت مكمِّل وهت هتقدَر تتعافى وتكمِّل، لكن هنا تأخير ما فيش حل تاني.
بس عايز أقول لك، الشغل اللي اشتغ كانت كلّها فشَل. أيوه. آه.